はい、あの、世の中にね、色んなこう、趣味ってありますけど、その中でもこう、一番好きな、なんか、クリエイティブな趣味ってなんですかね？
はい。 ああ、えっと私のクリエイティブな趣味だなと言えるかなと思うのは、あの
うん。 はい。
うーんと、海鮮の牡蠣あるじゃないですか。
牡蠣、はい。食べる牡蠣、はい。
うん、あのしオイスターですね。
あ、はいはいはい。牡蠣。うん。
オイスターのあの殻を使った、デコパージュっていう、あの
ああ。 デコバージュ。うんうん、はい。
はい。 ええっとね、その殻を、あの例えば、指輪置きにしたり、なんかちょっとした皿をお皿みたいのをに変化させ変化されるっていうか、を作るんですね。
くり へえ。はい。 うんうん。あ、あのそれは、やっぱりやっぱりというかなんか、牡蠣の殻、限定なんですか？
はい。 あ、そう、もうあのすごくいい質問だなと思ったのが、あの牡蠣だけではなくて、ええと、例えば
はい。 あ、うんうん。
うーん、大っきい貝？ とか。別にそのサイズも問わずにできるんですね。
はい、ほ、ほた。 ああ。別に、じゃあなんなら小さくても、何かしらいい、なんか役にたあ、ええ！あ、そういった、何て言うんすか、趣味というか、創作物というかがあるんですね。初めて聞きました。
小さくても大丈夫です。 はい。 はい。うん。 そうなんですよ。それを、ね、よくあの、オイスターデコパージュって検索されると、あの、う見れると思うんですけれど。ええとね
うん。 ああ。はい、はい。 ああ、あの、オイスターデコパージュってついてるってことは、やっぱり割と牡蠣で作られる方が多いんですか？牡蠣作らる牡蠣を使う方がっていうんですかね。うん。
はい。 そうですね。 牡蠣がやっぱり貝もちょっとおっきいし、あの、なんでしょう、あの形が、すごく素敵ですよね。びじなんか芸術的というかなんか。
うーん。 うん。 ああ。 こう、あい、なな何とも言えない形ですよね、こう、言葉にするのも難しい。それが魅力なんですね。
うーん。 そうですね。
ええ。あの、それは、あの、いつ頃こう、知って始められたんですか？もうどれぐらいこう経験があるというか。
はい。 うん。 えっとね、もう初めて作ったのが、ええ、7年くらい前かな。
うーん。
になります。で、その時に住んでたところが、あの、牡蠣の養殖が結構有名なところで。
はい。 ああ、なるほど。
はい。で、私牡蠣が好きなんですね。なので、結構その養殖場から直接買って、あの、食べてたんですけど、牡蠣の殻って結構かさばるじゃないですか。
はい。うん。 へえ。うん。 うん、まあ、大きさがね、そこそこありますもんね。はい。それでうん。
うーん。 で、でも、あの、殻のところをよく見ると、なんか七色に光ってるところもあるし、なんかすごく綺麗だなと思いながらも、ああとは、かさばるなと思って捨ててたんですね。
あ、うーん。 うん、うん。 あ、そうなんですか。それで、まあ、たまたまね、近くに住んでらっしゃって、よく好きで食べててっていうので、どういう流れで、それをこう作るというかね、流れになったんですか？
うん。 はい。 うん。 はい。それがあの、そこに、あの、文化センターみたいなところで
ああ、はいはい。うん。
地域の子どもたちと、もううん、誰でも年齢制限がなくて、あの、クラフトをやりますっていう催しがあって。で
うん。 あ、はい。うん。
そこでやってたんですよ。
ああ、それは定期的に、ま、ねえ、されてるこう毎月、こうあるというか、なのか、なんかこう、ちょっと、いひイイベント？半年に1回じゃないですけど、1年に1回とか、そういう感じのこう教室なんです
あ、そうですね。あの1か月に1回、あのクラフトをやる時間っていうのが、あ、設けられていて、そこであの折り紙をやってるのも見たことあるんですけど、あと、なんか、色々和紙？和紙作りとか、で、そういうのもあって、その中であの牡蠣のそのデコパージュって、まずそのデコパージュって聞いたことなくて
あ、うん。うーん。うんうん。 へえ。 あ、はいはい。 うーん。うん。 へえ。確かに。あんうん。
で、それで、んん、これなんだろうと思って子供と行ってみたんです。
あ、そうでくすそのじゃあ色々ある中でも、それにこう目がいったというか興味を引かれたのは、もう聞いたことないぞみたいな、や、どういうこと？みたいな、なんか好奇心みたいな感じでしたか？
うん。 まさに。 そうなんです。まさに、え、なえ、何？デコパージュってみたいな。ほんとそれです。
へえ。 うん、うん。あ、どうでした？行かれてみて。なんかもう全くのね、未知だったと思いますけど、いざ参加されてどうでしたか？
や、なんか、すっごい楽しくて。
ええ、あ、うん、うん。
はい、あ、なんかね、ん、 まずちょっと、あの、作り方をね、ごご説明すると、あの、牡蠣の殻を、ま、綺麗に洗うんですよ。
うん。あ、はい。はい。 はい。洗って。
で、洗って乾燥させておいたものを使うんですけど、そこに、あの、のりを全体に伸ばして。
うーん。 あ、あの、こう、なんですか、このへへこんでる方っていうんですか、内側ですか？うんうん。伸ば
そうですそうです。はい。あ、ごめんなさい、最初のりじゃないわ。最初に白いあの、塗る、ペイント、アクリルペイントで、あの
ああ。 はあ。
一応色をね、均一にするんですよ。
へえ、あ、そうなんです。それは、ここの七色のそういうおっしゃったみたいなの、七色のあれを綺麗に見せるみたいな、もっと綺麗にみたいな感じなんですかね。
え、牡蠣の黒いところがあるんですよね。
へえ。
貝柱のところ。
あ、はいはいはい。そ、うん。
あそこはあの実を取った後、あ、ここが貝柱だったんだなっていうのが分かるようくらい、黒くなってるんですよ、丸くね。
うーん。 あ、はいはい。そ、うん。
で、それを消す目的なんですけど、で、白いので一帯塗ります。
あ、はい。 うーん。うん、まずの、塗って、はい、次はどんな。
はい。で、その後にあの糊を乾いたら糊を塗って。
うーん。
で、そこで、ここが面白いんですけど、あの、よく皆さん、お手拭きとか、ね、ペーパーナプキン？
はい。 はい。 はい。うん。はい。
あるじゃないですか。あれってあの綺麗な柄のやつとか。
おお、あの、こう、何でしょう、正方形に折られてて、季節ごとにこう柄があったりとか、そういうやつですかね。うんうん。はいはい。
うん。 はい。 はい、そうですね。うん。正方形のがね、やっぱり一般的でよく見やすいんですけど、あの今は結構大っきめの、長方形のもあったりして、で、うん、季節の柄が書いてあったり、あの、海の模様とか、なんか色々ね、可愛いナプキンがあるじゃないですか。
はい。 あ、はあはあ、うん。 はい。 うんうん。はい、ありますね。はい。
で、そのナプキンを、あの1枚、ティティッシュを想像していただくと、ティッシュって2枚重ねとかになってるじゃないですか。
あ、なってますね。はい。薄いのがね、二重に。うん。
それといっし同じように、あのナプキンも重なってるので、ペロっと1枚剥がすんですよ。
あ、薄くするんですね。はいはい。で
は そう、薄くした絵の方を、さっき糊を塗ったその牡蠣の殻に、こう、ポンポンポンポンポンと、は貼ってくんですよ。
ああ、あ。 ええ、あのそれを利用するっていう、そのペーパーナプキンの柄を利用するっていうこと、はあ、すごい、なんかあの、こう、ご合理的っていうんですかね、なんか頭がいいやり方だな、なんてなんかすごく思ってしまいました。へえ、うんうん。
はい。 そうなんです。 うん。 で、その貼り付けた後に、またその上からあの、糊を塗るんですね。
うん。 はあ。
で、そうすると、その仕上げに塗った糊で、あのもう紙っぽさがなくなるんですよ。
はい。 あ、そういう加工になるんですね。へえ、面白い。
はい。 はい、で そののりが全部乾いたら、今度は一番最後に、あの、金色を、貝の縁にポンポンポンポンポンポンって乗せていくんですよ。
うん。そ、はい。 はい。 へえ。こう、縁取りっていうことですかね？
そうですね、くあの縁がやっぱちょっとね、あの、鋭利だったりするんですけど。で、そこを、あの、もう、ほんと、金色のペンで塗る人もいるし、私は、あの、またアクリルペイント？を使って、ゴールドを乗せてくんですね。あの、だから、も、縁取りをするんです。
う、うん。 はい。 はい。 は、はい。 うーん。わあ、なんか、すごい楽しそうですけど、どうですか？こう、ね、あれ、ななねんとおっしゃいましたよね？ななねん？やってらしたか、かなり色んなもの、なんか、作られた、色んな柄とかそんな感じしますけど。まず、いなんか、やってて、こう、嬉しかったことってどこですか？達成感というかね。どうです？うん。
はい。 はい。うん。 そうですね。 ああ。えっとね、いちばん最初は、やっぱり、ちょっと、その、紙を貼るのに、あの、破いちゃったり
うーん、あ、なるほどね、薄いですもんね。ふーん。
すごく、あの うん。で、私、手先が器用じゃないので、苦労したんですね。
あ、あ、そうですか。はいはい。うん。
うん。でも、その年に、あの、これ、すごく面白いから、あの、クリスマスツリーのオーナメントにしようと思ったんですよ。
うん。 ああ、いいですね。はい、はい。で
で、それをつくえっと3個くらい作って、おっきい、しあの貝を選んで3個くらい作って、あの、飾った時に家族が、ま、子供たちがね、「あ、お母さん上手にできたじゃん」って言ってくれたのが、すごい嬉しかったですね。
うん。 うーん。 あ、ああ、それは、あの、ずっと、こう、なんなら、こう、失敗作も見てたりしてのっていう感じですかね？わあ、それは嬉しいですね、確かに。へえ。あの、じゃ、どうでしょう、逆に大変だったこととか、やっちゃったなみたいな、なんか、あったりしましたか？
そうそうそう うーん、はい。 はあ。 えっとね、その ゲストを呼んで、あの、感謝祭のテーブルをね、セットアップした時に、あの、だいたい、どこにどなかどなたかが座るように名前がね、あの、いつも置くんですけど、そそれを、そのデコパージュで作ろうと思ったんですよ。
うん。 ああ、はいはい。うーん。 はいはい。 うーん。 はい、あ、こう、ネームプレートをっていうことですよね。はいはい、うん。
うん、そうなんです。で 名前だから、あの、た多分今考えれば多分、あの、パソコンで打って、プリントしてできることも
うーん。 あ、うーん。はいはい。はい。
やれたと思うんですけど、そんなのも思いもつかず、あ、じゃあ自分でアクリルペイントで書けばいいんだと思って
はい。 はい。
書いたら、まあ、下手くそで。
うん、どうなる。 あ。え、それは、あの、こう、ななんだ、フリーハンドって言うんで、く手で書くのが、なんか、うまくできなかったみたいな感じですか？
<laughs> そうなんです。 うんまくできなかったんですけど、やっぱり、ほら、字体が揃ってる方が綺麗じゃないですか？
ああ、まあ、ま、手書きもね、それはそれで良さがありますけど、こう、分かりやすいっていうんですかね、という意味ではもしかしたら、そうかもしれないですね。ああ、そっか。はい。
うん。 そうなん。 <laughs> で、なんか、ま、その、努力はしたんだろうなっていうのはみんな分かってくれたんですけど。で、ね、持って帰ってくれる方とかもいたけれど、でも、なんか、それは、ほ恥ずかしいから持って帰らないでと思いました。
あ、はい。 うんうん。 あ、でも、その、ね、あの、感謝祭のそれに向けて、こう、やりながらも、うーん、みたいな、こう、どうかなって感じで、でも、つこ、一応最後まで、こう、突っ走ったというか、完成までは持っていかれたんですね。
はい。 そうなんですよ。もうなんか、そう、それはちょっと、うん、あの
いや、でもね、も ね。 うーん、失敗かなって思い。でも、なんか、こう、ね、持って帰られる方がいたぐらいだから、それはそれでね、素敵な作品だったんじゃないかななんて思いますけど、どうですか、それは。いい、７年ね、やってみやってきてというか。なんか、あの、こう、日常に、で、なんか、こう、なんか、例えば、こう、そういうアーティスト、プロの方がいるかはわからないすけど、なんか、ちょっと、しゅ収入にしてみようかなとか、もうちょっと、こう、なんか、こう、発展的な、なんか、目標みたいなのって芽生えたりしました？
失敗でした。はい。 うーん、ありがとうございます。 はい。 うん。 は。 あ、それが、なんか、私はね、結構、その、デコパージュってのを知ってから、あの、調べるじゃないですか、やっぱりインターネットで。
うーん。 はい。
で、そうすると、ほんっとに、あの、いエッツィーとかで売ってる方もいっぱいいらして、で、すごく綺麗に作られてるんですよ、皆さん。
やり方ね。うん。 へえ。 あ、それはどうご自身のものと比べて、もちろん、こう、優れてるなって感じられるんです？ああ、あの、一通りのね、やり方はもうご存知だと思うんすけど、何がちち何の違いだと思われます？
ほん比べ物にならない。 そう。 いや、なんかね、あの、一つだけのやつって、あんまりもう、ね、あの、使い道がないので、ま、その売られてるやつって額に入ってて、で、その貝のデコパージュしたもので、さらに、あの、絵を作るみたいな、すごく、あ、やっぱりクリエイティブなものをね、皆さん出されてるんですよ。
あ。 そういうこと。 うーん。 へえ。 あ、そういうことか。 あ、なるほどね。あ、そういう、もうちょっと発展的ななんかあるんですね。
うん。 そうなんです。そうなんですよ。ほんと、発展的なもの作られてるので、あの、やっぱりね、友達とかは、あの、売ればいいじゃんって言ってくれるんですけど、それを見ちゃうと躊躇しますね。
うーん、あ、なるほど。 うーん、ですよね。 ああ、そうなんですね。でも、ね、それだけ長くやってらっしゃるってことは、ま、ね、はまってらっしゃるっていうことですし、何より、あの、ちょっと聞いたことがない初耳のことだったので、あの、すっごくはい、興味深く楽しくお話聞かせていただけたました。あの、すごくありがとうございました。
うーん。 そうね。 はい。 はい。 こちらこそ聞いていただいてありがとうございました。
は